Да, именно можно, то есть подвести. И мне кажется, тут, во-первых, да, вот такая вот аргументация такими вот реальными какими-то вещами, вот учитывая то, что действительно там потенциально есть какие-то проблемы. И мне кажется, что ещё может помочь избежать обид и аргументов из серии: "Вот мама всю ночь у плиты стояла",- это вот именно заранее как-то это обсудить. То есть, допустим, когда вы обсуждаете встречу, сказать что: "Ты знаешь, мы уже какое-то время вот уже на вот таком вот режиме питания, потому что причины причины, аргументы аргументы. А, поэтому давай мы как-то договоримся, что мы не сможем есть, например, что-то жирное." Заранее, знаешь? Или даже можно, например, сказать там, если там разговор с мамой по поводу меню может быть или чего-то, то, например: "Слушай, а мы вот тут нашли очень вкусное блюдо. То есть там, знаешь, там не одна зелень, не как козлики, всё вкусненько, всё хорошо, но смотри, оно нам очень нравится, оно подходит под наш полезный образ. Давай мы его вместе приготовим, может, вам тоже понравится". Вот как ты думаешь, вот такой вот подход вообще может быть реален? Тебя допустят до кухни совместной?
Мгм. Мгм, мгм. Слушай, я об этом ни никогда не думала, а, но мне кажется, это действительно какой-то рабочий вариант, который можно попробовать осуществить. И, ну, как бы, понятно, не думали, не делали, но мы же все там меняемся, да, там и возраст, действительно, а мама уже в возрасте, ей может помо э. Ну, то есть периодически я понимаю, что ей нужна помощь, и это м могло быть хорошим аргументом. И мне ещё, правда, очень нравится твой, а, акцент на тему заранее. Вот я тоже щас про это думаю. Наверное, если действительно там за заранее об этом начать говорить и сказать прям несколько раз, ну, просто чтобы это было показано важность, да, не просто вскользь, да, а прям сказать, что это важно, то, наверное, это правда может сработать. И классная, да, идея на тему того, что найти блюдо и просто помочь маме там где-то, ну, не всё приготовить, конечно же, на это мама не пойдёт никогда, но там ха
Мгм. Ну да. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, предложить попробовать, знаешь, какое-то блюдо, э, такое более, э, жирное, более нездоровое, заменить вот чем-то таким. Может, им понравится, м, слушай, может, так ещё и перестроишь их на здоровое питание.
Мгм. Салат какой-нибудь. Мгм. Ну да, да, слушай, да, это прям отличная мысль. Вообще, спасибо тебе за этот разговор. Тут и столько сколько классных идей накидала, которые прям, мне кажется, в действительно можно прям легко претворить в жизнь, и даже никто как-то никто не подумает, что это какие-то там это заговоры против <chuckles> против маминой еды. Да, слушай, спасибо большое, ты правда очень очень мне помогла.
<laughs>